كلميني كده عن علاقتِك بجيرانِك، وإيه أكتر حاجة بتحسي إن هي بتخلّي العلاقة قوية بينِك وبينهم؟
هو بُصي، بصراحة أنا علاقتي بيني وبين جيراني أكتر من أُخُوَّة، يعني لو هاكلمِك مثلًا، بالذات على الجيران بال متربيين معايا من بيت والدي ووالدتي، دُول أنا علاقتي بيهم بعد ما اتجوزت، وسافرت، وخلفت، بس كأنهم فرد من الأسرة يعني. كل يعني علاقة زي أي حد من العيلة، أنا باحس بيننا كده في وِد وحُب يعني، مش مش مجرد جيران يعني.
حلو أوي. طَب كويس أوي. طَب أنتِ يعني من أنصار إن أنتِ عادي إن أنتِ تص آآ الجيران تكونوا مختلطين ببعض؟ أصل الأيام دي تحسي إن فيه ناس كتير ماشية بمبدأ آآ أنا عايزة أبقى أقفل عليَّ بابي، وما ليش علاقة بحد، ومش أي حد ييجي لي في أي وقت، أنتِ بتحبي المبدأ ده، والّا تحبي إن لأ، أنا ليَّ جيران، وأقدر أتعامل معاهم، و وألجأ لهم كمان، لمّا أبقى محت عندي مشكلة؟
إمم. أكون صريحة معاكِ، إن أصلًا اتربيت العمارة كلها كده، ب بابنا بيبقى آخر النهار متوارِب، وإحنا بنلعب على السلم الأطفال، وأي حد محتاج أي حاجة من جاره يخبط ويخش، والأكلة الحلوة تتوزع على العمارة كلّها، فأنا اتربيت كده. فلمّا اتجوزت عملت علاقة مع الجيران، بس مش العمارة كلّها، لإن أنا كنت ساكنة في برج 13 دور، فأنا كان الدور بتاعي كان في علاقة، لازم الدور اللي أنا ساكنة فيه لازم يبقى في علاقة. بنتقابل مرّة في ascenseur مش عارفة إيه، تعالي اشربي قهوة، تعالي ن نقعد مع بعض شوية، لازم يبقى في علاقة، لإن النبي وصى على سابع جار، فأنا مؤمنة بده وم مش باحب الناس اللي هي تبقى مقفلة على نفسها، ده لو لا قدّر الله حصل أي حاجة، أول واحد هاخبط عليه هو جاري.
حلو أوي. مضبوط، فعلًا. طب قُولي لي بقى، وأنتِ بنوتة في بيت مامتِك، آآ كان أكيد في بنات من الج من الجيران موجودين، وكنتِ مصاحباهم وكده. آآ تفتكري إيه موقف مثلًا كويس بينِك وبين جارة ليكِ، آآ كانت في سنِك أو أكبر منِك بشوية؟
امم. جدًا. والله أنا فاكرة إن أنا أمّا كنت لسه جايين من السعودية أنا كنت في رابعة ابتدائي، وكان عندي رهبة من مصر، لإن أنا مسافرة من السعودية مثلًا وأنا عندي سَنة أو سنتين فال فوعيت على نفْسي عال على الدنيا في السعودية، والأجازة على قد الشهر باشوف قرايبنا والعيلة. فأول مرة نزِلنا نهائي أنا كنت في رابعة ابتدائي، فلمّا دخَلت المدرسة كانت واحدة من جيراننا كانت مصاحباني، هي كانت أكبر مني من سَنة. فكانوا العيال بيتنمروا عليَّ كانت معايا. كان العيال بيتنمروا عليَّ وبيسرقوا بقى مني السندوتشات وحاجات كده، وأنا بقى كنت مصدومة من الواقع.
إمم. كانت معاكِ في نفْس المَدرسة يعني. آه.
فالصراحة هي اللي كانت كانوا بيخافوا منها، يعني يخافوا يقربوني عشانها، كانت واقفة لي. يعني دي كان بداية ارتباطنا بقى ببعض وارتبط ببنات العمارة، كانت بتُقف لي بالضبط، كانت هي اللي بتدافع عني، هي اللي بترُوح تتكلم المدرسين، أنا كنت باتكسف جدًا إن أنا أتكلم.
ياه! كانت واخدة بالها منِك يعني.
ف فهي بقى اللي كانت واقفة معايا كده كأنها أختي بالضبط. من هنا بقى بدأت العلاقة، يعني عايزة أقول لِك هي اتجوزت وخلفت وأنا اتجوزت وخلفت، وحتى هذه اللحظة، يمكن ما بنتقابلش كتير بس على طول بوِِدّ وكلام و وعلاقتنا ما اتقطعتش خالص. بالضبط، آه.
العلاقة طيبة. طَب قولي لي، هو التواصل الصحي بين الجيران من وجهة نظرِك المفروض ي يبقى فين، من فين لفين يبدأ، ويُقف امتى عشان ما يتعداش الخصوصية، وتبقى أنتِ بتحمي خصوصيتِك بي خصوصية بيتِك؟
لأ هو في فرْق كبير أوي ما بين العلاقة الطيّبة والصداقة والجيْرة الطيّبة، وبين بقى انتهاك الخصوصية أنا ما أحبش انتهاك الخصوصية، لا أنا أنْتهِك خصوصية حد ولا حد ينْتهِك خصوصيتي، جارتي هتيجي تقعد معايا نشرب آآ كوباية قهوة والّا شاي وناكل حتتين كِيك نهزر ونضحك مع بعض ولادنا يلعبوا مع بعض نطمّن على بعض في التليفونات، علاقة طيّبة، تفاصيل حياتي الشخصية بقى بيتي وجوزي و وشغله وحياتنا اتْخانقْنا مع بعض أنا وجوزي، أنا ما أحبش العلاقات دي ما أحبش أدخلها خالص في الجيْرة.
إمم. طَب لو قابلتِ جارة مثلًا جات لِك جديدة عليكِ في مكان سكن جديد ولقيتيها بتحب النميْمة مثلًا أو بتفْرض رأيها أو بتتطفّل عليكِ بزيادة، أنتِ ممكن تتعاملي معاها إزاي في ال في الوقت ده؟
أمم. آآ أنا ما باعرفش أحْرِج حد هي دي المشكلة فيّا ما باعرفش أحْرِج حد، بس اللي أنا باعرف أعمله بقى يعني رد فعل ومش مش مقصود، إن الشخصيات اللي زي دي بتلاقيني دايمًا قفِّلت الدنيا بقى، يعني آآ أنا عايزة أقابلِك ونخ والله ده أنا مش فاضية أنا راحة مشْوار، آآ طب ما تيجي لي لأ ما أصل أنا ابني تعبان شوية، فاهمة؟ أقعد بقى كده أحجِّم العلاقة أحجِّم العلاقة، تتصل بيّا وأنا قابلت ده فعلًا يعني يعني كانت مثلًا واحدة بتتصل بيّا 5 6 مرات في المو في اليوم أنتِ ما تعرفيش نظامي ما تعرفيش ظروفي جوزي موجود باعمل أكْل، فما كنتش أرُد عشان إيه تفهم من نَفْسها إن أنا مش مُتاحة لِك في أي وقت.
إمم. ياه! مضبوط. طَب وهي فهمِت كده والّا ما فهمتهوش؟
فهمِت طبعًا لمّا لقتني إن أنا قفّلت العلاقة، يعني مش عايزة، يعني واحدة بقى عَمّالة تفرِض نَفْسها، تفرِض نَفْسها وأنا رافضة، فخلاص بقى بدئِت تاخد جنب.
آآ طيب، يعني أنا برضه م م أنتِ فاكرة موقِف مثلًا اتخانقتِ فيه مع جار أو جارة آآ، حصَل أي سوء تفاهم أو مشكلة زي ما كانت بتحصَل مثلًا زمان لو تفتكري، الناس نشرِت على الغسيل ومش عارفة آآ ده ابنه ضرَب ابني، ده بنته ضربِت بنتي أو بَصّت لها بَصّة كده، أنتِ قابلتِ حاجة زي دي في حياتِك والّا؟
إمم. <chuckles> حصَلِت لي فعلًا مع جارة كانت مستفزّة أوي الصراحة مش ناسياها يعني، الجارة دي هي كانت تقريبًا ما بتحبّش تنضّف الشقة كُلّها إلّا بالليل، تبدأ الساعة 01:00 بقى تسمعي الكراسي والحاجات بتتجَرجَر كده على الأرض وهَبْد.
إمم. اللي هو أنتم بتناموا خلاص.
آه آآ، أبعت لها مفيش فايدة، تقُول لي: "معلش" ومش عارفة إيه، المستفِز بقى في الموضوع إن هي تقُول لِك معلش وتعمل، أنتِ فاهمة، آآ فالموضوع طال بقى، مثلًا أبُص ألاقي آآ أنا الشقة عندي مثلًا ممسوحة ونضيفة وال مثلًا البنت اللي بتنضّف مخلّية الدنيا بتلمَع، آجي أدخُل أقعُد في البلكونة ألاقي بقى إيه، ألاقي لِك رُز وملوخية واقعين في البلكونة، مالية البلكونة، فطبعًا اتضايِقت جدًا ف أُفاجأ بقى إن هي بتن لأ بتنضّف بتنفّض ال السجّادة، أصْل بتفرِش بتفرِش ده كان عُذرها ال اللي هو عُذر أقبح من ذنب، هي بتفرِش ملاية على السجّادة عشان أطفالها الصغيّرين، فبياكلوا، فهتعمل إيه في الحاجة فتقوم منفّضاها عليَّ.
آه. ياه! يعني هي موقّعاهم قصد؟ فبتنضّفها. كُلّ ده بينزِل عليكِ أنتِ بقى في بلكونتِك.
قيس آه طبعًا، طبعًا قِيسي على كده. فصراحة يعني كانت هي السبب إن أنا نقَلت، بس قبل ما أنقِل طبعًا أنا ادّيتها كلمتين في group العمارة، وقُلت لها على فكرة اللي أنتِ بتعمليه ده ما يرضيش ربنا أصلًا قبل قبل ما ما يرضيش ال ده اللي أنتِ بتعمليه ده أذيّة، وإنِك أنتِ تأذي نَفْسي أنا مش مسامحة عمومًا، مش مسامحة في حقي قدّام ربنا وقدّام الجيران. وعايزة أقول لِك إنها اتط اتطلقت، اتطلقت أصلًا. والله العظيم اتطلقت.
لفتتِ نظرها. آآ واضح إن هي يعني صعبة في كُلّ حاجة.
كانت مؤذية، كانت إنسانة مؤذية أوي أوي الصراحة يعني كانت إنسانة مؤذية كُلّ الناس ما كانوش بيحبوها. يعني لو حد جاي تقوم قافلة الباب في وشه، حد معدي من الجيران تقوم رازعة الباب في وشه. فكانت ويعني لو واحد غِلط في حق الجار بيعتذر، إنما دي آآ ع أنا بجد حرفيًا مع إن الشقة دي أنا كنت باحبها جدًا، بس الشقة دي أنا بيعتها، وكان أُولى الأسباب ال ال وبعدها فوجئت من جارتي بتقول لي ده حصَل مشكلة كبيرة وجابت الشرطة لجوزها ومش عارفة إيه واتطلقت.
آمم. ياه! بالضبط. بسبب؟ إمم. طَب أنتِ أولادِك دلوقتي مثلًا لو لقيتيهم جايين وبيقولوا لِك إحنا مرتبطين مثلًا بجيراننا آآ قدّهم في السِن بيرُوحوا وييجوا معاهم، بس مثلًا والدتهم زَي ما أنتِ قُلتِ كده شخصيتها صعبة، آآ هتحكُمي على الأولاد زَي ما هتحكُمي على مامتهم؟ والّا هتدّي الولاد فرصة وتسيبي ولادِك بتك تكلمهم وتشوفي هُم كويسين والّا لأ؟
إمم. بُصي أكيد هادي الولاد فرصة بس في نفس الوقت هاحرّص جدًا في العلاقة، لإن الأم اللي مش كويسة أكيد هتربي تربية مش كويسة، فبالتالي هيتنقل لولادي ده فأنا مش حابة ده، يعني أنا حابة يعني أنا ولادي كان ابني كان مرتبط بجيراننا بس جيراننا كانوا بيعلموه جمال أوي بيعلموه حاجات جميلة بقى، يعني الولاد أصلًا كانوا ملتزمين وبيحفظوا قرآن وكان هو بقى عايز يحفظ قرآن زيهم، ويقولوا له: "تعالَ ننزل نصلي" مع إنه كان ابني في سنة كام؟ أولى ابتدائي ياخدوه وينزلوا يصلوا آه فهي دي الصحوبية اللي أنتِ تشجعي ابنِك على معرفتها، إنما في نفس الوقت مثلًا كان في ولاد في سنه معانا في نفس البرج وأنا علاقتي مع أمهاتهم طيبة، بس مثلًا Say بيشتموا وبيقولوا ألفاظ مش عاجباني، فطبعاً المرء على دين خليله أنا م مؤمنة بدي، فكنت باحجم العلاقة مش كل مرة أوافق، آه ممكن أوافق مرة مرتين عشان الأطفال، بس باحجم العلاقة من غير ما أبيّن.
مضبوط. حلو أوي. صغير. فكنتِ امم امم. طَب كويس أنتِ كمان بالنسبة بقى للجيران، آآ أنتِ بالنسبة لك الجيرة أقوى كانت في بيت العيلة بيت مامتِك وباباكِ واّلا ولما أنتِ كبرتِ وبقيتِ شخصيتك اتكونت وبقيتِ مسئولة عن بيت الجيرة عندِك مختلفة؟
هي مختلِفة طبعًا، هي الجيرة ف الجيران بتوع بيت ماما وبابا دول حتى الآن إحنا اتربينا كعيلة، يعني كعيلة حرفيًا، اللي يتعَب فيها تبُصّي تلاقينا كلّنا جرينا عليه وتلاقي الناس الكُبار كُلّهم معاه في المستشفى ولو لا قدّر الله حصَل حاجة تلاقينا كلّنا، ال البيوت كُلّها بتبقى عزا يعني فاهمة، ما نشغّلش التليفزيون ما يعني أفتكِر واحدة جارتنا توفِّت وولادها بناتها صحابي، فأنا فاكرة إحنا قعَدنا ماما قفلِت التليفزيون وغطِّته وقعَدنا مثلًا أسبوعين والّا حاجة ممنوع التليفزيون، جارتنا فلانة آه، وماما كلّ ما نعمل أكْل لازم ولادها يطلَع لهم ناب من الأكل بتاعنا وبقت مهتمية بيهم يمكن أنا جالي فترة غِيرت يعني، كانت تقعُد تحكي ل وتعالوا لي واحكوا لي، هُم بنتين كانوا ينزِلوا يقعُدوا يحكوا لها مشاكلهم ويفضفضوا لها و يع يعني يوم وفاة مامتي هُم راحوا لها بالضبط ف ليه كده، يعني الكحك، ماما لازم تعمل حساب العمارة كلّها الcake تعمل حساب العمارة كُلّها 6 أدوار مبدئيًا مش دور والّا 2
بتخافوا على بعض. ياه! آه ب بتتعاملوا كأنكم بيت واحد. آآ فالموضوع أكيد في بيت مامتِك كان مختلِف كتير.
جدًا، جدًا، بس لسة في جيرة في مصر، يعني أنا أعتقد إن الناس في مصر حِتّة الجيرة دي إحنا متوارثينها، لإننا شعب اجتماعي عكس مثلًا أوروبا، أوروبا ممكن لو حد بيموّت حد ما حدّش ليه دعوة.
طَب قولي
يعني ما.
آه الموضوع مختلف يعني كثقافة وكبلد تقصدي.
جدًا. آه طبعًا آه طبعًا أكيد.
طَب أنتِ لو قابلتِ في حياتِك مثلًا أو صادفتِ رحتِ مكان جديد وقابلتِ واحدة كويسة جدًا وطباعها حلوة، بس هي خجولة ومش بتعرف تتعامل وبتتكسف، آآ هل يا ترى هتقتحميها وتقولي لها يعني تتعاملي معاها؟ والّا هتسيبيها ف زي ما هي كده ومش هتسألي فيها؟
امم. أنا مش هاقتحم، أنا ما باعرفش أقتحم حياة حد نهائي حتى لو اخواتي، يعني الشخص اللي قدامي لو ما جاش طلب مني آآ المساعدة أو طلب مني أي حاجة، أنا مش هاعرف أعمل أي Contact ما بيني وما بينه، أقصايا إزيِك عاملة إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، أكتر من كده مش هيبقى في يعني، بس ممكن بقى لو هي طلبت آه لو هي طلبت أنا بالعكس هابقى Support بقى ليها في الحالة دي لإن ده حصل معايا فعلًا.
امم. لكن مش هتحاولي؟ حصل معاكِ أنتِ اللي كنتِ خجولة والّا قابلتِ حد خجول؟
امم م لأ لأ كان في واحدة خجولة و والواحدة دي حتى يعني جات في مرة كده كان كل العلاقة صباح الخير، مساء الخير، وبعد كده جات قالت لي: "أنا جاية من بلد مختلفة وأنا مش عارفة حد وأنا خايفة أحتك بالناس وأنا مش عارفة أتعامل و ومش عارفة أجيب حاجتي منين." كانت ضايعة لأ لايصة يعني زي ما بيقولوا، فطبعًا دي معاها آه بالضبط عايزة كذا هتلاقي كذا لو محتاجة حاجة رقمي معاكِ، ابعتي لي في أي وقت، فبقيت بقى يعني حاسة إن أنا مسؤولة عنها.
فواجهتيها. طَب حلو أوي. آآ خلّيني بقى أسألِك آخر سؤال، أنتِ دلوقتي لو بنتِك مثلًا خلاص هتبتدي ت تـن تتنقِل وتعمل بيت جديد وكِبرت وخلاص هتتجوز، هتنصحيها بإيه النصايح اللي تقوّي الروابط بين الجيران؟ والّا هتقولي لها اقفلي بابِك عليكِ وما لكيش دعوة بحد عشان إحنا دلوقتي في زمن ما نعرَفش اللي حوالينا إيه؟
إمم. لأ، مش هاقول لها كده صراحة، هي المفروض الإنسان يبقى طالما كِبر وفتح بيت، فهو عنده القدْر الواعي إن هو بيعرَف مين الجار الصالح ومين الجار اللي مش هينفع معاه. طَب لأ، بالعكس تفتَح، يعني يبقى في علاقات مع جيرانها، لإن جيرانها هيبقى أقرَب لها منّي أنا كمان. فيوم ما تحتاج أي مساعدة هيبقى هُم الأول، فلازم طبعًا تبدأ معاهم بالمعروف وبوِد و وعلاقة كده تكُون طيبة، بس في نَفْس الوقت ما تخلّيهمش يتعدّوا حدود الجيرة الطيبة. أكتر من كده خصوصياتها وبيتها وحياتها الخاصة، دي تبقى خط أحمر. يعني لا تشاركها مع حد، ولا هي تتدخل في حياة حد، يبقى العلاقة سطحية، لإن العلاقة لما بتزوّد التعمق فيها شوية زيادة، بيبقى فيها مشاكل كتير يعني.
مضبوط. طَب و ف بجد نصايح مفيدة جدًا، وأنا استمتعت جدًا بالكلام معاكِ.
<chuckles> وأنا أكتر والله باشكرك جدًا.